อืม โอ้โฮ แบบว่าเนาะ ความจริงคือถ้าแบบผู้ใหญ่ที่แบบว่าเขาชิน ๆ ทำอะ แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว แต่ 2 ชั่วโมง นี่ก็ไม่ไหวนะ อืม รวม ตอนเดินไป ส ตลาด
ใช่ ถูก เขา เขาก็เลยไม่ ไม่ ไม่ให้โอกาสเราได้ทำ
<chuckles> เดินไปตลาด เดินไปตลาด ซื้อกะทิคั้นสด จบ <giggles>
อา ใช่ โอ้โฮ แต่พอสมัยเนี้ย กะทิคั้นสดก็แทบจะแบบ เอ่อ ซื้อเป็นกะทิกระป๋องน้ำแทบจะไม่มีขายแล้วเนาะ เดี๋ยวนี้ก็ซื้อแต่กะทิกระป๋องกันมาแล้วอะ มันทำให้เรานึกถึงภาพบรรยากาศเก่า ๆ ที่มานั่งขูดกะทิเอง มานั่งขยำเอง มาอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมัน กะทิที่ได้อะค่ะ มันจะมีความมัน มันจะมีความหอมมากกว่ากะทิ กะทิกระป๋องสมัยเนี้ยเยอะเลยอะค่ะ
ไม่มี ขาย เนาะ อืม อืม ใช่ อือฮึ อือ กะทิกล่องอะเนาะ เออ อันนี้ เห็น ด้วย เห็นด้วยนะคะ แต่ว่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอะ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอะเนาะ คนเราก็เหมือนกับ ว่า ผลิตพวกนั้น อ่า ผลิตนั่นนี่มาเพื่อแบบ อำนวยความสะดวก แล้วก็ช่วยย่น ระยะ เวลา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ช่วยให้เราเหมือนแบบทานง่ายมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ย ทำอาหารได้ง่ายมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะ สิ่งที่มันหายไปอะค่ะ มันก็คือ เนาะ ความ อ่า ความหอม ความละเอียดอ่อน ความดั้ง เดิม อะไรเงี้ย อือฮึ
อืม ใช่ อือฮึ อืม ใช่ค่ะ เราก็นึกถึงภาพบรรยากาศเก่า ๆ คือเรารู้สึกว่า เราโชคดีนะที่เราเคยเป็นเด็กก้นครัวมาก่อน ที่คอยช่วยเหลืองานในครัว ช่วยคุณยาย ช่วยคุณแม่มาก่อน จนตอนเนี้ยค่ะ พอเรามา ต้องมาเป็นแม่บ้านเองเนี่ย คืออาจจะไม่ได้เหมือนเขา แต่อย่างน้อยเราก็ยังรู้ว่ารสชาติ มันต้องเป็นยังไง แล้วพยายามทำให้มันใกล้เคียงกับสมัยก่อนน่ะค่ะ
อืม เออ ๆ ๆ อุ๊ย อันนี้คือ แบบ เป็นแบบเรื่องราวที่แบบว่าอบอุ่นมากนะคะ ฟังไปแล้วก็แบบว้าวไป ไอ้ความว้าวนี่คือ ว้าวเรื่อง เรื่อง เรื่องปลาทอด เอ่อ ขมิ้น นี่แหละ ที่มันแบบว่าที่คุณต้องเอาแบบข้าวไปคลุกกระทะเนี่ย ไม่เคยได้ยินแบบนี้ที่ไหนมาก่อนเลยอะ เปิดโลก มาก <chuckles> เออ ยังไง ยังไงวันนี้ก็แบบว่าขอบคุณมากเลยนะคะ ที่แบบว่ามาเล่าสู่กันฟัง เรื่องราวอบอุ่นที่แบบน่ารัก ๆ ความทรงจำในวัยเด็กเกี่ยวกับอาหารอะเนาะ ที่แบบว่าครอบครัว เป็นอาหารประจำครอบครัวที่แบบคุณยายแบบทำให้ทานบ่อย ๆ แล้วก็ เอ่อ ติดใจด้วย ทำให้คุณแบบติดใจจนแบบว่าเป็นความทรงจำที่ดีจนมาถึงวันนี้เลยค่ะ ยังไงวันนี้แบบว่าขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแชร์เรื่องราวน่ารัก ๆ ให้ฟัง ไว้โอกาส หน้ามาคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ
อืม ค่ะ <chuckles> ด้วยความยินดีค่ะ ได้เลยค่ะ โอกาสหน้ามาคุยกันใหม่นะคะ สวัสดีค่ะ

โอ้โฮ <chuckles> อุ๊ย เห็นภาพเลยอะ เออ หายหิวแล้ว <chuckles> อืม แล้ว อ่า แล้ว แล้วมีการ
อืม <chuckles> ใช่ ค่ะ แต่เมน ยังเหลืออยู่ก็มีนะคะ เมนูที่ส่งต่อกันมาก็จะเป็นพวกแบบตำพริกแกง อะไรเงี้ย ที่เป็นสูตรคุณยาย อันเนี้ย คุณแม่กับคุณน้าเขารับ เขารับมาได้ จะมีความเข้มข้นเหมือน คุณยาย อืม
อืม อืม แล้ว คุณชอบทานเมนูนี้ไหมคะ? ถือว่า เป็น เป็นเมนู ที่แบบ ชอบ เป็น ทานเป็นอันดับ 2 ไหม? หรือแบบชอบพอ ๆ กับ เอ่อ ปลา ทอดขมิ้นเลย?
ชอบ

อุ๊ย ตาย เอ็นดูมากเลยอะ เออ โอ้โฮ พอแบบฟังแล้วก็ แบบ นึกตาม แต่ว่า อ้อ ไอ้นี่เมนูนี้ คือแบบว่ามันไม่ค่อยเจอที่ไหนนะคะ เหมือนหากินยากมากเลยนะสมัยเนี้ย มัน เป็นเมนูที่แบบว่าเหมือน แบบ ไม่ค่อยแบบขายตามร้านทั่วไป อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ? คุณโชคดีมากเลยอะ เออ
ใช่ ใช่ อือฮึ ใช่ เพราะเรา ทุกวันนี้ก็หาซื้อกินไม่ได้ด้วยนะ แล้วทำเองก็ทำไม่เหมือนที่คุณยายทำด้วย อย่างที่บอกเลยว่า ต้องเลือกอะค่ะว่า จะเอา ก เอาปลากรอบหรือจะ ถ้าเกิดจะทอดแบบที่คุณยายอะ ปลาเราก็ไม่เคยกรอบเลยอะ <chuckles> ปลาเราจะเละ <chuckles>
เคยไปแอบ ค่ะ <chuckles> อุ๊ย เรา เราไม่เคยไปแอบดูเขาบ้างเหรอคะ ว่าแบบวิธีทำตอนนั้นน่ะ เขาทำยังไงเอ่ย มีเคล็ดลับอะไรไหมหรือว่าคุณยายแอบไม่อยากให้ดู?